जी, देखिए अ, उम, बिल्कुल मतलब मैं भी इससे पहले ना मतलब सरकारी नौकरी की सोचता था और स्पोर्ट्स में था। और दोस्तों ने ही मुझे समझाया था कि मतलब कोई स्पोर्ट्स खेल ले तो फ़ायदा होगा, कॉलेज में भी फ़ायदा होता है और नौकरी में भी फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैंने स्पोर्ट्स खेल लिया था। और मेरी ये मानसिकता थी कि मैं अपना जो है अ, हाँ, मतलब ये करके और सरकारी नौकरी कर लूँगा। तो <chuckles> लेकिन हुआ ये कि कहीं न कहीं मेरे अंदर ना एक ये कह लीजिए कि अभिनय का कीड़ा था, तो वो म मतलब बीच में जाग गया और फिर ये सरकारी नौकरी और स्पोर्ट्स ये दोनों चीज़ें ना साइड हो गईं। तो फिर कई उस समय अभिनय आ गया मेरे सामने और मैंने अभिनय को चुन लिया और फिर उसकी शुरुआत में अ, मुझे त तकलीफ़ ये हुई कि घरवाले बिल्कुल ही इसके ख़िलाफ़ थे, नहीं चाहते थे और साफ़ इनकार कर दिया था। तो ये कह लें कि मुझे ना एक तो मेरे प पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, आर्मी में थे, तो उनसे बात करने में भी डर लगता था। तो मैंने उस डर में ना मैंने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए। अ, और हाँ, और हुआ ये कि मुझे उसका बहुत पछतावा हुआ कि इस मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। जबकि थो कुछ मतलब 1 ही दिन नाराज़ रहे होंगे, अगले दिन मान गए थे। मैंने कहा, अगर ये मैं पहले कर दे प पहले बता देता, तो ये कित कितना अच्छा होता मेरे लिए भी। तो ये हाँ, तो वो क लेकिन वो कह लीजिए ना कि वो बचपने से डर बना दिया था पिताजी ने अंदर इतना कि अब उसको क्या करें, बच्चों में हो जाता है और य ख़ासकर कि जो एक भारतीय मध्य वर्ग परिवार में होता है। जी, बिल्कुल।
अच्छा। ओह! हाँ। अच्छा। अरे वाह! बढ़िया। अच्छा। सही कहा। ओह! अच्छा। हाँ। 2 साल वेस्ट नहीं होते बिल्कुल। उम समझ सकती हूँ, बिल्कुल। जी। बिल्कुल अ, सही कहा आपने। जी, जी अ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो डर होता है ना कहीं न कहीं ये बड़ा ही अ, ख़ास तौर से भारतीय परिवारों में आपने बिल्कुल सही कहा और ख़ास तौर से अ, मुझे लगता है कि जिस जनरेशन की हम लोग बातें कर रहे हैं, उस जनरेशन में तो और भी ज़्यादा था। जैसे कि अगर आजकल की बात करें तो बहुत कहें तो खुले विचारों के हो चुके हैं माता-पिता भी और बच्चे भी कहीं न कहीं। और शायद डरते नहीं हैं अपनी बातें कहने में, लेकिन हाँ, वो समय तो था। तो अच्छा बताइए ना कि मतलब किस तरह से फिर आपने अ, आपने कहा कि आपको तो अभिनय का बड़ा शौक़ था और अभिनय आप करना चाहते थे, तो उस 2 साल के बाद जैसे कि आपने कहा कि आपके पिता तो 1 ही दिन में मान गए तो उसके बाद क्या-क्या हुआ?
तो बाद में मान गए मेरा मैं हाँ जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ।